Ayan. Ako naman, ako kasing tao parang ano, eh, hindi ako pala bukas dati. Parang yung nararamdaman ko, kinikimkim ko. Parang ayokong maging pabigat, maging burden sa iba. Parang ayoko ng dumagdag, kasi ang dami niyo ng iniisip, parang, "Sige okey na ako, kaya ko na yung sarili ko." Pero ayon, alam mo pasalamat ako sa pamilya ko na 'pag may nararamdaman, 'pag may mapapansin silang hindi maganda oo, tsaka tatanungin nila ako na ano, "Ano ba nararamdaman mo? Bakit ka ba ganiyan? Ilabas mo." Oo, ayun nga, eh. Inaano ko, eh, grabe pala rin sila mag-aruga sa'kin, di ba? Parang ako lang yung ayaw magbukas sa kanila, pero sila bukas na bukas sila para sa'kin. Ayun, s
Oo. Oo. Tama. Mm. Mm. Nandiyan sila. Oo. Yun ang maganda. Oo. Oo. Handa pala silang makinig, di ba? <chuckles>
Totoo. Sabi niya, ilabas mo kung ano yung nararamdaman mo, 'wag mong kimkimin. Kasi mabigat 'yan. Alam mo 'yon, ikaw lang din maghihirap. Totoo, may ilangan, eh, di ba?
Tama naman. Pero minsan nakakahiya kapag pamilya, hindi ba? <chuckles> Yehe oo, may ilangan, eh. Ganun nga, eh. Pero ako alam mo, yung may kara hindi siguro karanasan, yung pandemya. <chuckles> Kasi may umabot ng umabot na sa punto na parang, di ba ilang buwan na, nang hindi lumalabas na nangyari pandemya bigla na akong bigla na akong nakaramdam ng takot bigla ng ano, ah, tawag dito, parang, ah, ah, ano yun dahil
Oo, pero mm. Ayan. Totoo. Ayan. Di mo na alam gagawin. Nalilito ka na, balisa. Mm.
Oo. Hindi ko na alam, paano 'to kapag nahawa kami? Paano anong gagawin namin? Ano 'to, baka mamaya ikamatay ko, ikamatay namin, anong gagawin? Day iyon may dumating na dumating ako sa punto na pagkatapos ng ilang buwan, gano'n na yung ilang halos, ah, dalawang pero hindi ko sinasabi, ah, kahit kanino dito sa bahay kasi nga ayokong mag-alala sila na kasi nga may pandemya pa, eh. Baka mahawa rin sila na sa takot na nararamdaman ko. Pero, ah, ang ginawa ko nun, parang may isa akong tinawagan na kaibigan, Sabi ko, "Uy, nararamdaman mo ba yung ganito?"
Ayan, oo. Mm. Naiisip 'no. Mm. Oo. If Mm.